ああ、確かに。その逆逆説的にね。そう、昼間やっちゃうと、見つかっちゃうからかもしんないすね。そう、不思議なね、おじさんとかもいたり。だから鳥が渡り鳥が、春の時期はすあの、北に向かって北上してんのが見えたりとか。色々ね、見えながら立川とか行くと、ショッピングモール寄ったり、IKEA 寄ってアイスか食べて帰るとか。そんな感じとかですね。うん。
見つからないというか。 ね。 ああ、いいですね。 おお、はいはいはい。 なんかそんなコースが、良さそうなんで、他にもなんか、サイクリストとか、なんかいそうですね。
うん。 あ、いますね。私そんなに、すっごいスピード出さないんで、ガンガン抜かれます。あの、ほんとに。
あ、やっぱそうなんすね、はい。 <laughs> やっぱいるんすね。はいはい。
いますいます。めっちゃ速く走る、あのロードレーサーみたいな人？うん。すげえすすごいスピード出てると思いますよ、あの人たち。
いや、いますよね、はい。でも、あの でも、あの自転車っていうか、それはあれですか、本格的なやつなんすか、こう、前前がかみになって、どういうタイプの。
うん。 いや、私、あの普通の、ええと何て言うんでしょう、あのフラットなバーの、えっと、あ、ああいうのなんだっけ。あ、ごめんさい、な名前忘れちゃった。あの普通の自転車です。学生がなんか、通学で使うようなやつ、うん。
あ、はい。 あ、そうなんすね。 なんか坂道とか、大変そうなイメージありますけど。もう慣れたらって感じはい。
まあまあ、でも、こう足腰鍛えて、えっほ、えっほって。<laughs> そう、一生懸命こぐ感じですね。うん。
ああ、<chuckles> でもいいですね、それは。はい。 なるほど。 え、それだから、そのなんていうか、まあ、時間かけて帰ってきた時に、あの僕僕からしたら、こう疲れとかたまんないのかって、逆に思っちゃうんすよ。それでもリフレッシュに、繋がってるんすかね。
うん。 ああ。そうですね、多分あれは、自然を体験できるとか、体感できるとか。それこそ羽田の方面行って、羽田空港で遊んでる時遊んでるってかね、勝手にしねあ、いる時は、そ、旅行気分を味わえるとか、なんか自分の気持ちが、普段とは全然違うとこに行くんですよね。
ああ、なるほど。 はいはい、はい。